Eee, ya, benim son zamanlardaki problemim açıkçası yakın zamanda işten çıkarıldım, eee, ve bu bütün hayatımı kökten değiştirmeme sebep oldu diyebilirim. Çünkü, eee, ya, dolayısıyla iş bütün hayatımı düzenliyordu ve o rutinleri ona entegre bir şekilde oluşturmuştum. Sabah uyanıyordum ve, eee, işe gidiyordum ve dolayısıyla akşam geliyordum ve ona nispetle bazı rutinlerim vardı ama işten çıkarıldıktan sonra, eee, hem biraz, eee, kendime kalmak efendime söyleyeyim, yetersizlik hissi, eee, kendini gösterdi. Hem de günlük rutinlerimi bu belki de bu yetersizlik hissiyle beraber, eee, sekteye uğratmaya başladım. Özellikle uykum çok büyük oranda etkilendi. Çünkü, eee, açıkçası sabah, eee, uyanmak için bir sebep bulamıyorum ve bilirsiniz bu önemlidir herkes için ve, eee, rutinlerim konusuna da sabah uyanamadığım için aslında bütün günüm etkileniyor. Çünkü söylediğim gibi uyanmak için bir sebebim yok ve devam etmek için bir sebebim yok. Oysa yapabileceğim bir sürü şey var. Eee, başta; işe başvurmak, işlere başvurmak, eee, ve onun haricinde belki kendime yeni yetenekler katmak, bir fayda olabilir. Eee, ama bir türlü bunu düzenleyemiyorum ve o var olan, eee, psikolojik durumdan da çıkamıyorum. O yüzden biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı ve size anlatmak istedim. Sizin bir tavsiyeniz var mı? Duymak istiyorum açıkçası.
Hıı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. Tabii. Elbette. Hı hı. Hıı. Tabii. Öncelikle, eee, şunu söylemek isterim senin adına. Yaşadığın durum her insanın hayatında en az 1-2 kere yaşadığı durumlardan bir tanesi. Eee, evet, üzücü bir durum fakat bu zaten, eee, periyodik olarak insanın başına gelen gelebilen bir durum iş hayatında. O sebeple bu durum da, eee, kısa sürecektir ve geçecektir. Öncelikle bunu bilmeni isterim. Eee, onun dışında ben, eee, sana birkaç soru sormak istiyorum. Eee, işten çıkarılma durumu ne kadar süre oldu ve, eee, bu durum -biraz bahsettin ama günlük hayatında, özellikle uyandıktan sonra akşama kadar olan süreçte, yani, gün içerisinde rutinlerinde nasıl değişikliklere sebep oldu? Bunları biraz bana açabilir misin?
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Tabii. Ya, açıkçası d bahsettiğim gibi, uyanmak konusunda zaten çok büyük bir zorluk yaşıyorum. Aaa, çok, ııı, daha fazla saat uyumaya başladım ve rutinlerim konusunda da kendimi daha az üretken, eee, hissediyorum çünkü, aaa, belki yeni yetenekler katmak yeni bir işi bulmak konusunda da bana yardımcı olacakken, bir türlü bu yeteneklere sahip olabileceğim zamanı ayırmıyorum. Aaa, ve daha çok bu duyguların içerisinde kayboluyorum diye
Hı hı. Evet. Anladım. Eee, peki, eee, bununla ilgili değiştirmek açısından, yani, bu durumu düzeltmek açısından, eee, herhangi bir gelişmeye şahit oldun mu yakın zamanda? Yani bir şeyler yapıyor musun bununla ilgili?
Evet. Eee, işten ayrılalı 2 ay oldu, eee, ve, eee, bu 2 ay içerisinde aslında yeni bir dil öğrenmeye, eee, çabaladım. Ama şöyle söyleyeyim, eee, 1 gün oturabiliyorsam bilgisayarımın ya da masamın başına, 2’nci gün, eee, bunu başaramıyorum açıkçası. Çok, emm, biraz, zannedersem yetersizlik hissi oluştu. Çünkü işten çıkarılmam konusunda da çok, emm, kırgın ve de şaşkındım, eee, ve galiba bunu kabullenmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorum.
Hı hı. Süper. Hı hı. Anlıyorum. Şöyle ki, eee, bu durum, eee, biraz önce de söylediğim gibi çok geçici bir durum olduğu için aslında bunun belki de seninle hiçbir alakası olmayabilir, işten çıkarılmanın. Bu belki de tamamen, eee, bir şirket politikası veya işte o o projenin bitmiş olmasıyla alakalı olabilir. O yüzden bence bu konuda kendini kesinlikle üzmemelisin. Eee, benim birkaç sorum daha olacak sana. Eee, bu konuda peki hiç, eee, etrafındaki yakın arkadaşlarından; eşin olabilir, arkadaşların olabilir, ailen, annen, baban olabilir. Bu konuda hiç manevi destek aldın mı veya işte maddi destek alıyor musun bu sıralar?
Evet. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Iıı, evet, eee, teşekkür ederim sorunuz için. Açıkçası, ııı, destek almaya çalıştım ama bu kez de onların beni anlamadığını düşün düşünmeye başladım çünkü, ııı, bu bulunduğum durum bambaşka bir zihinsel yapı ve, ımm, onlar bu durumun içerisinde olmadıkları için beni ne kadar etkilediğinin farkında değiller diye düşünüyorum ama profesyonel destek alıyorum bunun yerine.
Hımm. A! Süper.
Evet. <sniffs>
Eee, peki
Bu şekilde.
Eee, peki, eee, bu konuda, ııı, tavsiye vermek istiyorum ben sana birkaç tane. Eee, anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla, ııı, günlük rutinlerinde büyük bir bozu bozulma olmuş. Uyku düzeninin bozulduğunu ve çok geç saat yani, geç saatlerde uyandığını söylüyorsun iş rutinine göre. Eee, peki, eee, bu süre boyunca acaba daha erken uyanmayı denedin mi? Daha erken uyanmaya çabaladın mı veya bu, eee, bir sorum daha olacak. Eee, peki, bu yeni dil öğrenme sürecine başladım 1 günde bıraktım, diyorsun. Bununla ilgili biraz sabretmeyi denedin mi acaba?
Tabii, çok memnun olurum. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. He he. Eee, bu ko eee, gerçekten güzel bir tavsiye. Çünkü açıkçası takip etmedim bundan önce. Eee, erken uyanma ve dil öğrenmeye dair, eee, sürekliliğimi takip etmediğim için, eee, sanırım bu, ııı, uygulayabileceğim harika bir tavsiye olur.
Anladım. Bir tavsiyem daha olacak sana bu konuda. Eee, becerilerinle ilgili bu sıralar kendine vakit ayırabildiğini fark ediyorum. Eee, becerilerinle ilgili bu sıralar, eee, yeni bir çalışmaya başlamaya ne dersin? Mesela, eee, evde olduğun süreler artmış bununla ilgili belki dışarıda bir kursa yazılabilirsin veya günlük rutininde, günlük rutinine bir yürüyüş bi bir saat, 2 saat belki daha yüksek tempolu bir yürü yürüyüş katabilirsin, eee, ve iş arama sürecine başlaman için gerekli, eee, yardım aldığını söylüyorsun. Bu konuda belki de, eee, yardım aldığın kişiye bu durumu daha da detaylı açabilirsin. Belki o seni cesaretlendirebilir.
Tabii. I hı. Evet. I hı. Evet. Evet, mutlaka. Eee, yürüyüş, eee, uygulayacağım bir tavsiye gerçekten. Çünkü, eee, hayatımın, böyle, biraz daha fiziksel olarak aktif olduğum dönemlerinde daha mutlu ve daha istikrarlıydım. Belki bu da söylediğiniz gibi uykumu ve aslında dil öğrenmeye karşı motivasyonumu da etkileyecektir diye düşünüyorum. Eee, onun haricinde kursa yazılmak, eee, güzel bir seçenek olur fakat, eee, maalesef maddi olarak da durumum etkilendiği için şimdilik bunu rafa kaldırmak sı durumundayım. <chuckles>
Hı hı. Tabii. Anladım. Biraz önce ailenden bu konuda maddi destek alabildiğini söylemiştin. Ailen, peki, sana bu konuda, eee, ekstra bir destek sağlayabilir mi sence?
Evet. Eee, sorabilirim. Daha önce sormadım açıkçası. Sadece, eee, asgari ihtiyaçlarım yönünde bir destek, eee, rica etmiştim. Eee, bunu da sorabilirim. Bu da harika bir tavsiye olur ve uygularsam eminim destek olmayı kabulleneceklerdir.
Anladım, teşekkür ederim. Son olarak sana şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Eee, uyku rutini düzene bindirebilirsen, eee, belki de iş bulmak konusunda sana, eee, bu durum daha fazla cesaret verebilir.
Ben teşekkür ederim. Mutlaka, doğru. Evet, kesinlikle, eee, deneyeceğim. Eee, söylediğiniz gibi hem dil öğrenme hem uyku hem de yürüyüş, eee, konusunda, eee, bir, eee, istikrar sağlamak adına takip edeceğim açıkçası. Eee, gerçekten çok teşekkür ederim.
Hı hı. Evet. Rica ederim. Ben, senin bu durumu çok kısa bir süre içerisinde aşacağına inanıyorum.
Teşekkürler. Eee, tavsiyeleriniz harikaydı ve, emm, teşekkür ediyorum; vakit ayırdığınız için ve tavsiyelerde bulunduğunuz için.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.